Jo, ich habe da mal <chuckles> ein Anliegen. Ich weiß nicht, ob ich es konkret als Frage nennen würde. Es ist mehr so also, ich beschreibe mal die Situation. Es ist, ähm ich schreibe Skripte für Videos über 'n Thema, das mir schon sehr am Herzen liegt. Das ist meine Lieblingsserie, die analys die analysiere ich hier gerade. Und die möchte ich quasi dass das auch gut wird. Die Sache ist dann aber, d dass ich halt vor dem Skript sitze und ich mache das halt Szene für Szene. Und dann nach 'ner Szene lese ich das noch mal durch und denke mir so:
Ja. Mhm. Okay. Ja.
„Aber da hätte man noch das sagen können und das sagen können.” Dann überarbeite ich das halt nochmal und dann formuliere ich es um, dann denke ich mir: „Aber jetzt rede ich da halt so lange.” Und dann denke ich mir: „Das will dann auch dann wieder keiner hören.” Und ich weiß dann immer nicht, f wie soll ich damit wirklich umgehen, das ist so mein Problem. Was denkst du dazu? Hast du da was, irgendwie, wie du mir helfen könntest?
Mhm. Ja. Äh, ja, das ist 'n spannendes Thema. Ähm, Skripte schreiben für Serien oder für eine spezielle Serie machst du, richtig?
Mhm, ja, also, für die Analyse davon, ja.
Af ach, für die Analy Analyse der Serie. Das heißt, du schreibst gar nicht für die Serie selber, sondern es ist nachträglich dann, äh Projekt?
Mhm. Ge ge genau, q qu quasi eine Kritik. <chuckles>
Ach so, 'ne Kritik für die Serie. Okay, gut. <chuckles> Ähm, und da hast du jetzt auch schon mehrere Kritiken für geschrieben?
Ja. Ja, genau. Ich bin jetzt grade bei Folge 6 von 12. Also oder 7, ich weiß gar nicht mehr, wo ich genau war, irgend irgendwo so in der Richtung. Äh, wie du vielleicht auch schon merkst: Ich habe einfach ich habe es lang schon nicht mehr angedrückt, weil ich mir jedes Mal, wenn ich halt davor sitze, denke ich dann immer so: „Ja, äh, schreibst halt das, schreibst halt das.“ Und dann weiß ich halt wieder: Ich sitze da halt wieder 'ne Stunde, dann ist der ganze Tag weg und ich bin nicht mal wirklich glücklich mit diesem Ergebnis am Ende. Das ist 'n bisschen <chuckles> ja.
Mhm. Ja. Ja. Ja, verständlich, ähm, bist du da denn, äh, äh, b komplett alleine für zuständig, oder gibt's jemand, mit dem du zusammenarbeitest?
Ne, ich mache das schon komplett alleine und will es ehrlich gesagt auch weiterhin alleine machen, weil das war auch so 'n bisschen, äh da muss ich nochmal ausholen, warum ich das mache. Da ist 'ne Serie, die ist das 'n Anime, kommt also aus Japan. Wird aber natürlich auch hier in der westlichen Welt mal so grob kumuliert gesehen und rezipiert. Und ich bin mit der Rezepiu Rezeption, wie sie allgemeiner ist die Serie hat 'n relativ schlechten Ruf und ich bin der Meinung: „Ne, sie ist ziemlich gut.“ Und deswegen schreibe ich das halt im Sinne von zu 'ne lange Ausführung im Sinne von: „Das ist es, was hier tatsächlich passiert und was es bedeutet und warum es gut ist.“ Und ich möchte es deswegen alleine machen, um halt quasi zu demonstrieren, dass man das durchaus verstehen kann. <chuckles> Also, ja, ich mache es alleine und auch aus 'n Grund.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay, dass du, also, w äh, zumindest die dieses Ruder selbst in der Hand hast und da auch deine Meinung vernünftig ausdrücken kannst?
Absolut, ja.
Jetzt ist es ja schon die 6. Folge, die du jetzt scriptest und rezensierst. Ähm, hattest du diese gleichen Probleme auch bei den vorherigen?
Mhm, mhm. Äh, es wird quasi mit jeder Folge 'n bisschen schlimmer, <chuckles> weil am Anfang habe ich mir halt auch gedacht: „Ja, gut, ne, machst das zum 1. Mal, wird schon nicht so gut sein. Äh, Fehler macht man dann immer am im immer.“ Habe ich dann auch gemacht und jetzt habe ich sie halt schon gesehen im Sinne von: „Das war nicht gut. Das war nicht gut. Jetzt habe ich halt so 1.000 Sachen, die ich die ganze Zeit beachten will, die aber auch irgendwo alle nicht gleichzeitig beachtbar sein können, ne, wie ich auch schon angesprochen habe. Zum einen halt: Ich will sehr präzise sein, aber ich will gleichzeitig auch, dass es irgendwie anschaubar ist am Ende. <chuckles> Das Endergebnis ist halt nicht einfach nur 'ne Wand aus Information ist die einen dann erschlägt. <chuckles>
Ja. Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, verständlich. <chuckles> Wenn's nachher zu viel ist, dann kann man damit auch nicht so gut umgehen. Und das f wird dann vielleicht auch einfach zu zu detailliert, zu kleinschrittig, um's wirklich verständlich rüberbringen zu können?
Ja. Ja, genau, genau.
Ähm
Ja, genau, das so das Problem im Sinne von, äh: Ich will es gleichzeitig quasi für einen Laien verständlich erklären, aber gleichzeitig auch für den größten Experten genug, äh, äh was ist das Wort? Äh, mir fällt gerade nicht mehr ein halt Umfang, Präzision drin haben, ja.
Ja. Ja. Ja, äh, schon in die Tiefe gehen, damit der der Hintergrund dann durchkommt. Ist es, äh, für dich denn 'ne Option, das, sage ich, zu zu zweiteilen? Könntest du das voneinander trennen?
Ja, natürlich, absolut. Ja.
Also, ich sage mal, z 2 verschiedene
Äh, w was jetzt genau?
äh, Skripte machen, 1, wo du in Einzelheiten tiefer reingehen kannst, die dir viel bedeuten und 1, wo du im Prinzip das für den Laien verständlich machst.
Äh, ich müsste es dann halt quasi doppelt hochladen. Das mache ich ja dann ich mache 'n Video daraus und lade das einfach hoch auf YouTube, öffentlich einsehbar, ne? Dann müsste ich halt quasi 2 Folgen machen. Einmal für Laien, einmal für Experten, was auch 'n bisschen albern klingt. Ich glaube, das wäre es nicht so. Ist 'ne Idee, ja, ich habe das auch schon in 'nem gewissen Sinne verarbeitet, weil sobald ich quasi diese Komplettanalyse einmal durch habe, möchte ich noch ein separates Video darüber machen, ne, weswegen ich überhaupt das Ganze angefangen habe. Nämlich, ne, jetzt, wo ich quasi das Ganze analysiert und aufgeschlossen habe: Was war denn die allgemeine Meinung dieser Serie? Und warum ist sie falsch, belegt quasi an meinem eigenen, äh an meiner eigenen Arbeit in der Serie, dass ich quasi was habe, worauf ich zeigen kann und wegen: „Ne, wenn ihr mal wissen wollt, wie dies tatsächlich in dieser Szene passiert ist, dann, äh, gucke hier im Video an dieser Stelle,“ quasi als riesiges Nachschlagewerk. <chuckles>
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das das klingt ja zumindest schon mal nach 'ner Option, d äh, um 'n bisschen das Problem zu umgehen. Aber das Problem, was du ja jetzt hast, ist, dass du gar nicht erst dazu kommst, das Video fertig zu machen
Maybe. <chuckles> Ja auch. Weil einfach, ne, i ich
weil du dich so am Skript aufhängst.
Ja, ich glaube, man hört auch 'n bisschen raus, das ist 'n bisschen Mammutprojekt. <chuckles>
Ja, ja, das klingt nach viel.
Ja, ich sitze da jetzt auch schon seit 2 Jahren <chuckles> und habe nur die Hälfte durch. <laughs> Ja, wobei man dazu sagen muss: Ich kann, glaube ich, 1 Folge in 1 Monat schaffen, wenn ich mich ranhalte
Ja. Das ist 'ne gute Zeit. Mhm.
aber ich habe halt momentan das Problem, dass ich mich nicht mehr ranhalte, weil ich mir schon die ganze Zeit von Anfang an denke: „Ja, das ist halt so viel.“ Und jetzt auch ne, ich habe halt angefangen, da war ich noch komplett Studi drin. <chuckles> Hatte ich quasi die Hälfte meines Tages als Freizeit, habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr so viel. Und dann ist es halt so: „Okay, jetzt hast du nur die 3 Stunden Freizeit am Tag, willst du die jetzt wirklich dich da grün und blau ärgern vor dem Skript, weil du wieder 'n Satz nicht geschrieben kriegst,“ weißt du?
Mhm. Ja. Ja, das klingt dann auch, als würde es Stress verursachen. Hast du von außen Feedback bekommen dazu? Wie also, wie ist die Resonanz? Ist das kommt das gut an? Ist das zu feingliedrig oder nicht? Kam da irgendwas zurück?
Äh. Äh, es kam mal das Feedback, dass ich tatsächlich bitte weniger Text in das Bild packen soll. <chuckles> Weil das mache ich recht viel, dass ich quasi das Skript habe, dass ich vertone und dann gleichzeitig noch quasi so, äh es sind nicht wirklich so Über Anmerkungen des Übersetzers quasi, Style im Sinne von, einfach noch ich quasi 'n Nebensatz und auf's Bild als im Sinne von: Was meine ich damit genau? Und was quasi lasse ich hier außen vor, indem ich's nur sage, dass man halt beim Zuhören quasi das eine mitkriegen und dann werden noch mit rein guckt, das auch liest Die Sache ist, äh, von dem einen, dem ich das Feedback habe, das ist einer meiner besten Freunde, der guckt das mit und, äh, mag auch die Serie recht gerne, weswegen er da Interesse hat. Der der guckt das natürlich auch komplett und liest dann auch die andere Version und meint dann so: <chuckles> „Es ist 'n bisschen viel, wenn man das tatsächlich gleichzeitig alles machen will. Man müsste dann halt pausieren, um das so zu machen.“ Das halt auch als Feedback, und dann ist es halt so, dann müsste ich diese Annotation halt quasi ins Skript packen, dann würde das Skript doppelt so lange. Und das findest dann mal wiederum, hm weißt, ist 'n Teufelskreis.
Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja, das ist 'n Teufelskreis, ja. Man will alles reinbekommen und irgendwie ist es dann t tja, auch auch wieder zu viel.
Genau.
Was ist dir denn wichtiger? Das klingt ja nach 'ner Passion von dir. Ist es dir wichtiger, deine Meinung allgemein zu Serie zu al als Feedback rauszugeben, was daran gut ist, oder ist es dir wichtiger, wirklich ins Detail zu gehen?
Ja. <chuckles> Also, das Detail ist mir schon wichtig, weil ich halt nicht einfach nur meine Meinung sagen will. Das könnte ich auch in 1 Stunde schaffen. Das kein Problem, sondern es ist halt wirklich. Ich möchte halt aufzeigen, dass diese Serie einen Ruf hat als schlecht, aber sie eindeutig vom Schreiberischen her gut ist. Es ist 'ne Tragödie. Ich verstehe, warum man sie nicht mag. Ne, weil es ist das Ziel der Serie ist es quasi dir 'n schlechten Tag zu verpassen. Klar, dass man da 'ne negative Reaktion zu haben soll. Aber es ist halt quasi, mein Ziel zu zeigen, dass das fachmännisch tatsächlich sehr gute Arbeit ist.
Ja. Ja. Okay. Mhm. Das also
Also ja, da ist das Detail schon wichtiger.
Ja, dass die die Schreibarbeit da hinten au auch gew belohnt werden soll und auch anerkannt werden soll, was da reingeflossen ist.
'N bisschen, ja. Sch schon mehr, weil es momentan 'n bisschen verkannt wäre vielleicht das Wort. Ja.
Ja. Wie hast du's denn in der Vergangenheit gemacht? Wann hast du entschieden dass „Okay, das Skript akzeptiere ich jetzt so, auch wenn vielleicht nicht alles, perfekt ist.“
Ehrlich gesagt, wenn ich keine Lust hatte auf die Szene, äh, es es war mehr so, ich bin s das war weniger ich bin zufrieden und mehr so ich resigniere, <chuckles> muss passen. Und dann guckst du's halt im Nachhinein, denkst du so aber dann doch wieder. <sighs> aber das hätte man doch noch alles sagen können. Ich habe das dann im Nachhinein in die Beschreibung gepackt, dann quasi als tatsächlich mit Sternchen Anmerkung. Immerhin ist es da, aber 'ne optimale Lösung ist das jetzt auch nicht.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Bist du denn sonst aber zufrieden gewesen mit dem, was du veröffentlicht hast?
Äh, <snorts> vielleicht wäre es tatsächlich der Ansatz zu sagen, dass ich zufrieden damit bin, überhaupt was veröffentlicht zu haben. Weil a ne, es ist jetzt nicht perfekt, aber es ist definitiv das Beste, was es zu dem Thema gibt, wenn ich das einmal ganz, äh, frech heraus sagen darf. Weil niemand anderes hat das halt jemals gemacht mit der Serie als Projekt. Es ist halt einfach by default the best one, weil's die einzige ist. <chuckles> Ja.
Ja. Ja. Ja. Das das klingt ja so, als wäre das, äh, v vielleicht was, was du 'n bisschen mehr in in Fokus nehmen könntest. Dass du sagst, wenn du zufrieden damit warst, dass du was veröffentlicht hast und immer wieder von dem gleichen Problem stehst, dass es dass du's nicht zufrieden bist, weil du noch dran arbeitest
Ja, ja, schon. Mhm. Mhm.
vielleicht ist ja die Möglichkeit, äh wenn ich's richtig verstanden habe, gehst du Schritt für Schritt die Szene mal durch und erklärst dann im Detail?
Genau. Ja, genau. Mit halt auch wirklich halt sowohl den Dialogen als auch den, was im Hintergrund vor sich geht. Das, ne warum ist das visuell so? Warum wird das gerade gezeigt? Warum ist was ist der Kontext, zum Beispiel von den Sätzen, die auch genannt werden? Was ist da de die textliche Bedeutung und auch die metatextliche Bedeutung. Was steht da noch dahinter? Was referenziert das zum Beispiel aus Folge 4. <chuckles> Äh, was, äh wa gab's hier diese Line, die spielt hier mit rein. Das sind Informationen, die wir jetzt erst erfahren. Das quasi rekontextualisiert das noch mal et cetera pp. Es ist schon sehr ausufernd.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das das klingt auch sehr ausufernd. Und wenn du dann mit einer Szene, äh, äh, keine Lust mehr drauf hast, <chuckles> nach deiner Aussage, dann gehst du zur nächsten Szene und machst da weiter.
<chuckles> Äh, basically, weil ich gesagt habe, wirklich w weil ich die weil die Sache ist, wenn ich mich nicht selbst irgendwann stoppe, <chuckles> dann höre ich halt auch nicht mehr auf. Äh, ich ich weiß halt auch selbst schon irgendwann muss halt, aber dann ist halt stehe ich am Ende wieder und denke mir so: „Ah, aber es muss halt auch noch rein,“ dann schreibe ich es halt in den Text vom Video rein, was halt unangenehm <chuckles> sein kann oder in die Beschreibung, was dann beim plötzlichen Ansehen nicht stört. Man kann's im Nachhinein lesen, was halt die Funktion als Nachschlagewerk erfüllen würde. Aber die Sache ist, willst du 'ne Enzyklopädie anschauen zur Unterhaltung? Auch nicht wirklich. Und irgendwo will ich halt auch, äh, quasi ein ein bisschen auch das Meinungsbild schaffen, dass der Zuschauer halt mitgeht, zu verstehen, warum ich das überhaupt alles so sagen will.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Hast du dir 'nen zeitlichen Rahmen gesetzt, wie lange ein so 'ne so 'n Video geht? Oder
Äh, nur einen unteren, keinen oberen. <chuckles>
Nur 'n unteren, okay. Wäre es für dich vielleicht 'ne Möglichkeit, das, äh, folgendermaßen mal auszuprobieren. Einfach mal gucken, ob's dann vielleicht wieder 'n bisschen mehr Spaß macht und weniger frustrierend ist. Dass du hingehst und sagst: „Okay, ich schreibe die 1. Szene oder ich bearbeite diese Szene. Ich bin vielleicht mit dem erst vielleicht nicht mit dem 1., aber m mit dem 2. oder 3. Entwurf erstmal grundzufrieden, auch wenn mir noch was fehlt?“ Dann schreibst du die nächsten Szenen weiter, so, dass du erstmal 'n grobes Video hast. Denn häufig ist ja auch, äh, d wichtig, dass das Video in sich schlüssig ist von Anfang bis Ende und, dass es sich gut anfühlt? Und vielleicht merkst du dann, wenn du das dann siehst, oder selber noch mal zu fühlen bekommst, ob das wirklich so wichtig ist, dass du in manchen Szenen zu doll ins Detail gehst?
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Absolut, absolut, ja. Mhm. F ja, oder ich dachte halt tatsächlich auch schon das Umgekehrte, dass ich einfach alles wirklich reinschreibe und dann mir quasi 'ne Obergrenze setze im Sinne von: Sollte nur 1,5 Stunden lang sein. Wenn's dann halt zu lang wird, dass ich die Sachen quasi kürzer schreibe. Das wäre vielleicht sogar der sinnvollere Approach. Aber das kann ich machen. Einfach ei einfach mal, ja, d da die ich sehe das auch, worauf du hin willst, dass ich einfach mal was geschrieben habe, dass ich zumindest was habe, womit ich arbeiten kann, ja.
Ja, könnte man auch so rum machen. Ja. Als Gesamtpaket einmal hat einmal zu haben und dann drüber zu gucken: „Okay, noch tiefer, nicht tiefer, vielleicht was rausnehmen.“
Mhm, mhm, ja. Ja, das vielleicht 'n fairer Punkt, ja, tatsächlich. Dass ich dann einfach die Stunde nutzen, durcharbeiten dann so damit arbeite. Ja, dann mache ich das, äh, danke für den Tipp auf jeden Fall.
Ja, gar kein Problem. Und ich bin gespannt auf die Folge.